Nah, Kak, ngomongin soal kepercayaan nih, gimana Kakak, ngebangun kepercayaan nih, padahal Kakak tuh habis ada perselisihan dengan, mmm, teman, atau orang tersebut nih, mungkin boleh cerita, Kak?
Oke, jadi waktu itu aku pernah kayak ada perselisihan gitu ya, sama teman aku gitu, terus, eee, waktu itu tuh, eee, lumayan lama juga sih, kayak jadinya tuh kayak diem-dieman, gitu kan, sama teman aku. Nah, aku tuh ngebangun kepercayaan lagi tuh kayak, eee, ini sih, kayak ngelihat, eee, tindakan dia, jadi kayak, eee, dia minta maafnya, eee, tulus nggak sih sama aku, kaya gitu kan? Terus, dia, eee, ini enggak sih, apa namanya, eee, berubah enggak, gitu, dari sejak kejadian itu, apa masih sama? Atau misalkan, dia kayak nggak sadar gitu, kalau itu, eee, kesalahannya, atau, eee, masih kayak gitu diulang, jadi emang, eee, emang agak sulit gitu ya, apalagi kalau misalkan, eee, udah kayak habis berselisih, terus, jadi susah ngebangun kepercayaan lagi, i bisa percaya lagi sama dia apa enggak, kayak gitu Kak.
Oke, ini kejadiannya udah lama atau mungkin baru setahun, 2 tahun Kak? Terus, mmm, oh ini teman dekat? Atau, eee, boleh cerita dikit nggak Kak, misalnya, eee, kejadian awalnya tuh, gimana, misalnya Kakak janjian, eh ternyata dianya enggak datang, atau dia terlambat, mungkin enggak perlu garis besarnya sih Kak, tapi cuman, heeh, silakan Kak.
Eh. Udah lama sih Kak. Oke. Eh, eee, ini sebenarnya teman, eee, cukup, eee, deket ya gitu sama aku, terus kayak, eee, waktu itu juga kayak kayak be beberapa kali gitu, perselisihan sama dia, jadi kayak misalkan, eee, waktu janjian gitu, terus, eee, "Eh eee, kita janjian ke sini ya," gitu kan, eee, misalkan kita janjian tuh mau pergi bareng, gitu kan Kak, misalkan kita mau jalan-jalan bareng, terus udah kayak, kan tadinya aku gitu ya, eee, udah excited banget gitu kan, kayak jalan-jalan bareng sama dia, eh terus, udah rencanain bareng, kayak gitu kan, eh terus nggak taunya, dia malah, eee, tiba-tiba, eee, nggak jadi, gitu kan, ngebatalin, wah itu kan aku kayak kecewa berat kan sama dia, kenapa kok, eee, ngebatalin, gitu kan? Padahal aku kayak udah menanti-nantikan, kayak gitu kan, terus, eee, kita juga udah bikin rencana, gitu kan, terus aku jadinya kayak sebel, kecewa, gitu kan, ah terus akhirnya aku kayak, eee, ini kan, berselisih sama dia kayak, eee, marah juga, kenapa tiba-tiba dia, eee, ngebatalin, eee, itu dengan sepihak, kayak gitu kan? Terus akhirnya, <clears throat> eee, aku, kayak ini kan, diemin dia tuh, eee, iya, aku biasanya kalau misalkan kayak marah gitu, aku diemin dulu gitu, nggak langsung kayak, eee, apa marah-marah gitu, takutnya kan, eee, nggak kekontrol gitu ya, Kak. Aku takut ada ucapan-ucapan yang nyakitin, jadi aku biasanya kayak cuma paling, eee, nanya juga sih, kenapa kamu waktu itu batalin? Gitu kan, terus
Iya. Ngebatalin? Aduh. Diemin ya? Heeh. Hmm, ya ya.
<tsk> aku diemin tuh cukup lama dia ya. Terus, kayanya dia tuh, eee, setelah aku diemin cukup lama, akhirnya dia kayak nyamperin aku, gitu kan. Terus dia, eee, minta maaf gitu, terus aku, kayak, kenap suruh jelasin kenapa waktu itu, eee, batalin secara tiba-tiba. Terus akhirnya dia, eee, aku pengennya sih dia jawabnya jujur, terus dia akhirnya minta maafnya sih, eee, tulus, gitu kan, terus, eee, dia kayak ngasih tahu gitu alasannya gimana-gimana, kalau misal, terus alasannya tuh, kalo yang masih aku terima, aku ya maafin dia sih, ya udah, tapi jangan, eee, kayak gitu lagi, ya. Tapi setelah itu tuh aku jadinya, kayak jadi susah percaya, gitu kan, kalo misalkan dia ngajak jalan-jalan lagi Kak ya, takut.
Oke. Iya. Oh. Iya, ada traumanya kan? Iya.
Iya, takut kayak gitu lagi, soalnya kan, eee, aku kayak udah semangat-semangat gitu, pengen jalan-jalan. Terus, takut tiba-tiba entar, dia, batal lagi, kayak gitu. Gitu sih, jadi agak susah jadinya tuh kalo misalkan dia udah mulai ah, "Eh, ayo, eee, kita jalan-jalan ke sini, yuk!" Jadi aku, jadinya, kalo udah dia kayak gitu, aku pastiin dulu nih, dia benar-benar, eee, emang pengen ke situ, bisa nggak ngajak ke situ, atau, ntar tiba-tiba, eee, dia batalin lagi, kayak gitu Kak.
Bisa. Oke, oke. Ini Kak, berarti waktu teman Kakak itu ketemu Kakak itu langsung ketemu langsung ya, bukan via telepon, bukan via WhatsApp chat, tapi, Kakak ketemu langsung dengan teman Kakak, dan Kakak bisa melihat, eee, ya, wajahnya, gimana dia cara dia ngomongnya?
Iya.
Apakah seperti itu kak? Ya?
Iya, betul. Ya, dia, eee, mungkin karena, mmm, dia ngerasa bersalah juga gitu ya kan, karena aku juga kan, eee, diemin dia cukup lama, gitu tuh, terus dia juga sebenarnya udah kayak mencoba untuk mengontak aku gitu Kak, misalkan dia nelpon aku, nge-chat aku, tapi aku nggak respon Kak, nggak bales, gitu kan. Karena aku kayak, masih, eee, sebel, gitu kan, kayak habis, ah, gimana sih Kak, udah kayak udah rencana mau jalan-jalan, tadinya itu, eee, ibaratnya aku, eee, nyiapinnya itu jadi kayak kenangan menyenangkan berdua, malah belum mulai jalan-jalan, nggak jadi, kayak gitu kan?
Ya. Enggak bales? Ya. Pahit ya, ini pahit. Iya, itu pasti kesel Kak. Oke Kak, eee, dari waktu itu kan, dia udah minta maaf nih Kak? Iya. Sampai akhirnya, kan Kakak butuh waktu tuh, eee, kalau dia ngajak lagi, Kakak tuh belum tentu percaya nih. Nah, dari waktu minta maaf sampai ke Kakak, akhirnya, ada enggak sih Kak, setelah dia minta maaf itu akhirnya Kakak betul-betul jalan lagi sama dia, misalnya, atau, ya janjian ketemuan lagi, atau gimana tuh Kak?
Iya, dia. Betul. Oke, karena waktu itu kan dia yang, eee, minta maafnya tuh kayak aku ngerasa sih dia benar-benar kayak niat tulus gitu ya, soalnya dia nyamperin aku, terus dia kayak minta maaf, dia janji enggak bakal kayak gitu lagi, terus, dia akhirnya jujur juga, terus, akhirnya, ya udah aku maafin tuh, saat itu juga. Terus
Ya. Hmm.
eee, akhirnya aku ya, pas dia ngajak lagi, gitu, tapi aku kayak, ah udah kayak anggapnya kayak angin lalu, nggak diseriusin lagi, enggak ditanggapi kayak dulu, gitu. Jadi kayak waktu itu, kan, langsung, "Ayo ayo ayo ayo!" Kayak gitu kan, semangat gitu, tapi kalau pas dia ngajak kayak gitu, aku enggak se enggak dianggap serius gitu. Tapi, misalkan dia main gitu, jalan gitu, yang masih kayak enggak, eee, terlalu jauh gitu, dekat, aku masih ini sih, masih mau main sama dia, gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak, jalan-jalan yang kayak butuh, eee, apa sih namanya, eee, wa apa jauh gitu ya, itu aku kayak, eee, mastiin dulu ini dia beneran cuma ngajak doang, apa, eee serius atau cuma kayak, "Oh, ya udah ngajak itu doang?" gitu sih, jadi, kayak aku juga kayak harus bangun kepercayaan juga, mastiin ini benar enggak gitu, kayak, eee, mastiin juga ini kamu beneran serius ngajak atau, eee, cuma, eee, omong doang, kayak gitu, Kak.
Kemudian? Dulu? Ya. Belum. Nah. Usaha, menjauh, butuh persiapan? Iya. Oke. Itu berarti Kak, eee, waktu yang dulu yang batal itu berarti mungkin mau keluar ke kota atau tempat yang, butuh persiapan ya, kalau gitu? Nah, Kakak udah ada persiapan, tapi akhirnya dia tiba-tiba mendagak mendadak membatalkan. Nah, untuk yang, berikutnya, untuk yang seperti itu lagi, apakah sudah sempat jalan lagi sampai sekarang Kak, atau belum? Atau cuman, ah seperti tadi Kakak bilang, cuman jalan-jalan biasa aja yang dekat-dekat itu, enggak butuh persiapan, itu udah sering dilakukan mungkin ya?
Iya betul. Benar. Iya, eee, akhirnya sih cukup lama Kak ya, akhirnya karena, eee, membangun kepercayaan akunya juga, gitu ya. Eee, kembali sama dia, gitu aku, eee, lama juga, gitu kan, aku takutnya kayak cuma, ya, di-PHP-in lagi sama dia, gitu kan. Jadinya, eee, ya, aku pas dia ini ya, aku yang dekat-dekat dulu, misalnya, eee, walaupun ke luar kota, tapi yang dekat dululah, yang kemungkinan dia, eee, bisa gitu kan. Enggak cuma, eee, ngomong doang, jadi aku harus kayak mastiin terus tuh, eee, beneran bisa nggak? Beneran bisa nggak? Kayak gitu, eee.
Iya. Memulihkan diri? Iya, di-PHP betul. Kan. Hmm. Nah, itu gimana Kak? Jadi yang dekat itu, berhasil? Berhasil jalan atau, batal juga? Oh, berhasil, berhasil.
Akhirnya berhasil Kak, akhirnya berhasil, soalnya, aku tuh sampai, eee, kayak mastiin kamu beneran ikut nggak, tuh? Kayak aku juga kayak, ah apa aku, eee, perlu nginep nih, di rumah kamu gitu, supaya kamu, ya, supaya, eee, nggak tiba-tiba hari-H, eee, kamu nggak jadi batal, kayak gitu, terus kata dia, udah enggak.
<chuckles> Buat memastikan ya? Uh. Batal lagi? Kakak sampai seperti itu? Kakak? Atau, ya, tadi Kakak cuma ngomong doang sampai nanya, "Eh, aku perlu nginep nih, temp di rumah kamu, nih, supaya nanti besok, supaya besok udah pasti berangkat," atau itu baru Kakak ngomongin doang, terus responnya gimana? Atau sampai Kakak nginep nih, gimana tuh Kak?
Enggak, sih, enggak sampai nginep, cuma ngomong doang, kayak, eee, biar mastiin dia beneran gitu, terus kata dia, "Enggak, enggak, kalo ini mah, eee, aku bisa," kata dia, gitu. "Beneran, gitu?" "Oh, ya udah, benar ya, janjian eee, jam segini, di sini, ya." Eh, terus, ah, aku juga kayak harap-harap cemas gitu ya Kak, khawatir, gitu kan, takut dia misalkan pas, eee, hari itu dia takut nggak datang lagi, eh tapi akhirnya aku jadinya pas eee pagi, misalkan pas pagi-pagi itu aku langsung kayak telepon dia, "Gimana? Eee, beneran udah siap-siap belum?" Kayak gitu, udah udah, ya kan, eee, mema betul, memastikan dia benar-benar mau berangkat.
<chuckles> Iya. Kendaraan? Hmm. Mmm. Iya. Mhm. Wah, Kakak sampai telepon ya, paginya memastikan, ya ngecek ya? Hmm. Wah, terus gimana, hasilnya Kak? Betul betul dia sudah siap-siap. Oke.
Betul, benar, akhirnya dia muncul di tempat janjian, gitu kan, terus akhirnya, eee, kita jadi tuh jalan-jalan, pagi, gitu.
Oke. Nah, berarti itu bisa dibilang masih yang tahap kecil lah ya Kak ya, jalan-jalannya karena ya, masih dekatlah, di luar kotanya tidak sampai yang berjam-jam kali perjalanan kali ya, Kak ya? Nah, nyampe enggak nih Kak, ke perjalanan berikutnya, yang betul-betul Kakak butuh persiapan? Apakah sudah pernah dilakukan lagi atau belum nih Kak?
Iya betul. Eee, belum sih untuk yang jauh banget belum. Ya ini.
Belum ya? Waduh! <chuckles> Berarti Kakak masih membawa dalam proses membangun kepercayaan nih sa untuk saat ini?
Iya, gitu. Tapi emang, eee, akhirnya kan waktu itu jadi itu Kak, terus, eee, dia ini apa namanya, eee, si siapa tuh, eee, teman aku itu, akhirnya pas jadi dia ngomong gini, tuh kan gue benar nempatin janji gue, kata dia gitu, "Berarti lo udah bisa percaya lagi kan, sama gue?" Dia bilang gitu, terus, aku bilang, oh, iya iya iya, eee, gue sekarang percaya sama lo, aku bilang gitu, sih.
Heeh. Teman. Oke. Tapi itu baru 1 kali Kak, belum 2 kali, 3 kali nih, atau udah ada nih Kak?
Enggak Kak, udah udah, beberapa kali sih Kak, setelah itu. Iya, cuma yang sampai jauh banget, eee, emang kayak akhirnya kan, jadi kayak paham sih, ngerti, oh mungkin dia, eee, butuh waktu gitu, ya udah. Jadi, ya, setidaknya setidaknya dia, eee, udah mulai kayak nepatin janji-janji dia lah, gitu. Aku kan jadi kayak, oh, percaya lagi, karena dia, eee, ma mau akhirnya mau kan, jalan-jalan lagi, kayak gitu.
Oh udah beberapa kali? Oke. Belum nih. Oke. Mmm. Oke Kak, ini Kak, eee, dari yang waktu dia minta maaf itu Kak ya, sampai akhirnya Kakak itu pergi jalan yang pertama kalinya dengan dia, yang tujuannya juga yang cuma dekat, itu berapa lama Kak? 1 minggu kah? 2 minggu kah? 1 bulan? Atau gimana?
Itu, eee, beda-beda sih, kayak waktu yang pertama kali setelah perselisihan itu paling waktu itu cuma kayak 3 hari, terus sebenarnya paling lama, paling cuma seminggu sih Kak, nggak pernah sampai yang kayak ketemu sebulan gitu, lama banget.
Heeh. Yang itu, yang itu dulu deh. Hmm. Oke. <chuckles> Oh ya, tapi Kakak ngerasain kan dia ah, bukan Kakak, teman Kakak ngerasain gimana rasanya Kakak tidak merespon, tidak ditelepon, tidak Kakak angkat misalnya, atau tadi ne dia men-chat, dia WhatsApp, tapi tidak Kakak bales juga, sampai akhirnya dia, "Wah, ini mesti ketemu Kakak langsung, nih," ya? Itu ya, yang Kakak lakukan supaya, ya, itu untuk diri Kakak sendiri, supaya di situ Kakak bisa menilai, "Oh, ini bisa dipercaya lagi enggak?" ke teman Kakak atau enggak ya, itulah itulah proses yang Kakak lakukan sebetulnya ya?
Iya. Iya. Benar benar, menurut aku kayak aku pengen ngeliat sih, kayak ketulusan dia gitu, keseriusan dia, ini, kayak aku, eee, kayak ngetes juga ini, o eee, orangnya, eee, teman aku ini dia, eee, beneran nggak sih minta maafnya? Tulus nggak sih? Gitu kan, ap apa cuma kayak, eee, asal eh pas yang dia tiba-tiba kayak nyamperin aku tuh, aku jadi, oh, ternyata dia, eee, benar-benar emang pengen minta maaf sama aku tulus, terus dia juga kayak nyadarin kesalahannya kan, itu kan biasanya susah ya, orang yang menyadari kesalahannya sendiri, gitu kan, terus mengakui gitu. Terus akhirnya dia terus dia minta maaf juga, ya udah aku jadi kayak, nerima juga kan, permintamaafan dia. Terus, dia juga kayak udah, eee, berjanji, gitu kan, nggak bakal ngulangin, terus dia benar-benar ngebuktiin juga kan, omongannya dia, oh iya benar, dia, ngebuktiin kalau, eee, dia, nggak kayak gitu lagi, gitu kan, jadi aku, oh, percaya juga sama dia, gitu.
Iya. Iya betul, Kak. Oke Kak, sini aku belajar nih Kak, gimana Kakak tuh ya se ternyata sempat, dibatalkan janjinya oleh teman Kakak, dan Kakak tuh butuh waktu ya, untuk membangun kepercayaan lagi setelah, ya, ya akibatnya terjadi perselisihan ya Kak, karena teman-teman Kakak itu membatalkan secara tiba-tiba, mendadak. Tetapi di situ Kakak juga, eee, membutuhkan waktu untuk menilai, apakah permintaan maaf yang dilakukan oleh teman Kakak ini tulus atau enggak ya? Terus tapi dia, tunjukkan dengan, cara yang konsisten juga ya Kak, dengan dia mau datang ketemu Kakak, langsung. Itu sebetulnya udah proses, dan waktu yang ditempuh tadi, sekitar 3 hari sampai 1 minggu, ya Kak ya, ya itu butuh wa ya lah cukup lama juga sih sebetulnya Kak. <chuckles>
Iya. Benar. Wow. Benar. Iya, benar, karena kan, eee, aku juga kayak bete banget kan waktu itu, jadi, ya, butuh proseslah, gitu kan, kayak pendinginan, gitu kan? Terus, pas dia minta maaf tulus, terus dia juga buktiin omongannya. Iya, betul.
Iya. Betul. Hmm. Ya, Kakaknya juga udah butuh adem dulu, baru bisa ngobrol lah ya? Heeh. Iya. Oke, makasih nih Kak, aku udah dengerin, aku belajar dari Kakak nih, gimana cara Kakak ngebangun kepercayaan lagi dengan teman Kakak setelah, Kakak berselisih ya. Harapanku sih ya sehat-sehat selalu nih Kak ya, dan semakin, ya, baik-baik dengan teman Kakak, nih. <chuckles>
Iya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak udah dengerin, eee, cerita aku, semoga di lain kesempatan, bisa ngobrol lagi nih, sama Kakak. Sampai jumpa lagi, Kak!
Oke, sampai jumpa Kak.